Bener bener, jadi kalo, apa namanya, ada lagu baru nih gitu kan dengerin di TV dulu tuh. Jadi, "Wah, ada kasetnya nggak ya?" Gitu kan, kita nyari tuh ke toko kaset tuh dulu tuh, gitu. Zaman-zaman kaset kan enak tuh buat kita, apa namanya, beli kaset terus kita setel di, apa nama, di radio, gitu kan ya?
Eh. Mhm. Iya iya iya. Iya. <chuckles> Iya iya. Iya. Oh, bener banget sih, Mas. Wah, jadi ini ya <chuckles> ingat masa-masa lalu gitu. <chuckles>
Iya, itu dia. Hmm mhm mhm. Iya. Iya, bener banget, itu dia.
Heeh, mhm. Nah, kalo aku juga ini sih Mas, kayak dari luarnya gitu ada, eee, fight song gitu ini kan dari Rachel Kleaton, gitu. Jadi, eee, kenapa sih kayak bisa bikin semangat, gitu lagu ini tuh, ternyata, eee, lagu ini tuh kayak punya energi yang kuat gitu loh, Mas, eee, dan vibe-nya itu benar-benar penuh, eee, semangat dan juga menyentuh gitu, eee, terutama kan kalo misalnya kitanya itu lagi ngerasa capek, terus lagi lagu atau misalnya kayak kehilangan arah, gitu, eee, kenapa lagunya bikin semangat, ya, ternyata ada liriknya gitu ya Mas, eee, liriknya tuh, yah kayak, "Kamu masih kuat kok," gitu kan, "kamu belum selesai." Jadi, eee, maknanya itu itu gitu loh, Mas. Mhm.
Terus, kalo heeh heeh. Iya. Iya. Iya iya. Heeh heeh. Iya. Iya. Iya iya. Iya iya. Heeh heeh. Oh, iya. Bener bener bener. Iya iya. Mhm mhm. Iya iya. Bener bener. Bener. Bener bener banget itu, ya je meng ke bener emang kadang-kadang terkait sama liriknya juga ya kadang-kadang kalo kita merasa, eee, relate gitu kan sama, apa namanya, lagunya gitu dan momen-momennya pas saat kita lagi, eee, jenuh gitu, lagi, apa, galau gitu kan. Tapi, lagunya jadi pengingat gitu buat kita, apa namanya, buat semangat lagi gitu ya, Mbak? Bener banget tuh, kayak heeh heeh, iya kan, kayak saya lagu-lagu ini juga tuh Sheila On 7 juga kan banyak tuh lagu-lagu yang bikin semangat juga tuh kayak lagu, apa namanya, eee, Melompat Lebih Tinggi atau mungkin, eee, e Seberapa Pantas kayak gitu-gitu dan yang lagu yang terakhir itu yang Memori Baik juga, apa namanya, juga enak banget lagunya, gitu. Jadi, kita, apa namanya, flashback lagi gitu kan tentang, eee, masa kecil kita, masa sekolah kita, gitu. Jadi, bikin semangat lagi memang, Mbak, gitu dan untuk pengalaman, eee, saya mungkin yang pernah, eee, waktu sekolah dulu tuh kan memang, eee, ada zamannya pensi-pensi gitu, Mbak, gitu. Nah, waktu pensi itu sering banget disetel, apa namanya, eee, bandnya gitu bawain lagu-lagu yang memang, eee, bikin semangat juga, gitu kan. Kayak tadi itu misalnya Sheila On 7 juga kan sering banyak dibawain di pensi-pensi tuh gitu, jadinya, eee, apa namanya, pengalaman saya, eee, yang spesial itu waktu itu, Mbak, waktu pensi gitu kan, kita, apa, joget bareng tuh di bawah tuh sambil dengerin lagunya gitu, jadinya, eee, seru gitu waktu itu, Mbak. Mhm mhm, iya, bener banget.
Mhm mhm. Iya iya, mhm. Iya, mhm. Iya, mhm. Iya, heeh. Bener bang. Mhm. Mhm. Mhm mhm. Mhm. Mmm, mhm mhm. Mhm. Iya. <chuckles> <chuckles> Iya, mhm. Iya iya. Hmm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Oh, iya iya, heeh. Iya. Iya, mhm. Mmm. Mhm mhm. Seneng banget ya? <chuckles> Jadi kayak ngerasa gak ada beban hidup gitu. <chuckles>
Nah, itu dia, heeh. Apalagi heeh, apalagi waktu lagi mau perpisahan sekolah, gitu kan, kita setel lagunya, lagu-lagu, eee, yang mengka eee, memang bikin semangat juga gitu kan, dan bikin mellow juga jadinya, gitu, Mbak.
Iya iya. Hmm. Mhm, mmm. Mhm, mmm. Mhm. Mhm. Mhm. Wah, bener banget ya kan. Jadi, eee, aku juga punya pengalaman gitu loh, Mas.
Gitu sih mungkin. Heeh, dan apaan? Heeh? Iya iya.